Claro, sí, sí, totalmente. Entonces, eh, a mí lo que me ayuda realmente es hablarlo. Eh, yo soy de las que soy de los que cuando pasa algo prefiero, eh, hablarlo, llego y le digo: "Oye, ¿sabes qué? Pasó tal cosa, eh, no me gustó, me molestó, me hizo sentir de tal manera". Y simplemente, eh, para sacarlo, ¿sabes? Yo no me lo puedo aguantar, porque siento que si me lo aguanto a la larga en
Claro. Vas a terminar explotando y sería peor, no te
Claro, sí, va a ser peor, porque de hecho me ha pasado que, eh, digo: "Bueno, no le vo no no voy a decir nada", pero a lo mejor a a los días, una semana, 2 semanas después, pasa algo, alguna discusión y ahí es donde exploto, ¿no? Y saco cosas que a lo mejor ya traía guardado. Ajá.
Ajá. Ya lo empiezas a sentir. Sacas todo lo que Okey, entonces definitivamente tú consideras que ya en ese punto donde ya hasta lo más mínimo de ay, respiras muy fuerte, ya es cuando es un buen momento de considerar si es, eh, adecuado terminar la relación.
<laughs> Claro, sí, así como mencionas, ¿no? El respirar fuerte o lo que sea, pero yo creo que es, eh, cosas que antes ah, o sea, que siempre has hecho, que antes no le molestaban y ahora le molestan. Yo creo que ya es como dices: bueno, ¿por qué antes, eh, hacía esto y hasta te reías, no? O te sacaba un un una risa una sonrisa y ahora lo hago y ya es como que: "No lo hagas, es molesto".
Claro. Ya sé. <chuckles> Deja de estar molestando, ¿no? Prácticamente. O sea, cuando lejos de verlo con amor, lo conviertes en una especie de carga, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, es como que bueno, entonces Claro, así es. Y y hasta tú evitas, ¿no? El hacer esas cosas porque no es que le va a molestar o sabes.
Por supuesto, empiezas a cambiar hasta tu propia actitud. A eso te refieres. Okey, oye, pues de verdad muchísimas gracias, eh, tu punto de vista es bastante interesante cómo considerar las relaciones. Muchísimas gracias por responder mis preguntas.
Así es.

Lo que a mí me motiva es, eh, bueno, yo creo que principalmente el el trato que me da esa persona a mí. El digo yo, claro, si si yo, eh, soy amoroso con esa persona o me nace el ser cariñoso, pues espero, bueno, en mi caso, me gusta que también sean, eh, igualmente así conmigo, ¿no?
A lo que siente. Ujú. O sea, te gusta, apapáchame, me encanta. <chuckles>
Sí, sí, es a mí yo soy así y también, eh, me fijo mucho en los en los pequeños detalles. Ella, por ejemplo, desde el inicio, cuando estábamos conociéndonos, eh, cositas que yo le decía, como: "Ah, pues mi color favorito es el el verde, por ejemplo". Ella de volada, a a los días, me daba algo verde, ¿no? Y yo, cuando le decía: "No, es que". Sí, en los pequeños detalles Así es. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el el fútbol y, cuando yo le dije, eh, mi equipo al que yo le iba, mi equipo favorito, eh, me empezó a regalar que me me regaló una taza de mi equipo favorito, un llavero. Entonces, son detallitos que dices: "Buah, se es se está dando cuenta de de lo que me gusta". Y y está ella también está como haciendo puntos, ¿sabes? De de de de que yo me interese en ella.
Ujú. Ajá. Te ponía atención en esos pequeños detallitos que son Okey. Ajá. Ujú. Claro. Poco a poco van. Se esfuerza, ¿no? Se siente ese esfuerzo de querer estar contigo, de querer hacerte feliz de algún modo. Y bueno, ¿tú sientes puedes definir que cuando tú dijiste que querías estar con ella, cuando hablaste con ella, tú ya sentías ese enamoramiento?
Sí, claro.